Eee, gittik, hani, eee, böyle, rehber, eee, bir genç bir çocuk vardı. Çok enerjikti. İşte, böyle, anlatıyor felan, eee, ilk, eee, bizi toparlarken felan. Eee, fakat sonrasında İspanya'ya geldiğimizde, ayak bastığımızda işler değişti. <chuckles>
Hı hı. Nasıl? Ne oldu?
Eee, sevgili rehber arkadaşımız, böyle, kendi özel hayatına daldı. Eee, bizi otobüsle şehir merkezine getirdiler. Dedi ki: "Şurada şu yenir, burada bu yenir." felan dedi. Sonra, herkese ö özgür zaman, diye, eee, söyledi ve bizi sokaklara saldı. <chuckles>
A! Ama siz parasını verdiniz bunun. Böyle saçma şey mi olur? <chuckles>
Yani yani şeyi de söyle mesela, sorduk biz. Bisiklet kiralayabileceğimiz bir yerler var mı? Hani, bisikletle gezelim. Yol yorgunuyuz, eee, hani, bisikletle daha kolay olur. Hani, sokaklar da bunun için uygun felan diye. Eee, arkadaş yeri söyledi ama biz i ilk kez oraya adım attığımız için bulamadık. <chuckles>
Tabii. Ne dedi? E, tabii, çok normal. E, sonra ne oldu?
Sonrasında biz tabii, eee, birkaç yere sorduk ama anlamadık açıkçası. Belki de kapalıydı o saatte bisiklet kiralama yeri felan. Eee, ve çok sıcaktı, aşırı sıcaktı. Ben kot pantolon giymiştim. Eee <chuckles>
Hı hı. Of! Mevsim ne zaman bu arada? Temmuz falan mı? <gasps> Ay! İspanya da çok sıcak, değil mi? Orası da çok sıcak. Eee, kot pantolonla
Yaz, tam yaz. Evet. Eee, ve kot pantolonumu Kesinlikle, nem. Ka kot pantolonumu artık bisiklet bulmaktan vazgeçtik. Benim üstümü değiştirme kararı aldık. 1 tane
<chuckles>